Mmm, s iya. Eee, s kebetulan kan memang copywriting-nya ini di bidang pendidikan ya dan ya syukurnya aku pernah punya pengalaman juga nih, eee, di bidang pendidikan, jadi, pen heeh, pernah mengajar gitu. Jadi, eee, apa, pernah mengajar, pernah jadi staf akademik juga gitu ya. Eee, jadi, cenderung tahulah, eee, apa, problem-problem yang biasa terjadi di dunia pendidikan gitu. Nah itu, eee, pengalamanku tuh, eee, kadang-kadang menjadi bahan juga nih untuk aku bisa, eee, apa ya, elaborasi lagi nih menjadi se sebuah pain tadi kan untuk, eee, ya, berharap ada solusi yang bisa kita tawarkan dari situ, gitu.
Heeh. Oke. Mhm, gimana, Mbak? Coba di-share. Mengajar. Heeh, baik. Mhm. Oke. Heeh, oke, oke. Oke, jadi, eee, Mbak copywriting di bidang pendidikan dan kebetulan Mbak sendiri memang ada background karir di situ kan. Sebelumnya Mbak pernah mengajar, Mbak jadi pernah jadi staf akademik jadi, eee, se se kita, eee, kalau ide-ide inspirasi itu mungkin Mbak bisa, eee, tinggal refleksi aja gitu kan, lihat ke belakang gitu kan. Oke, menarik sekali.
Iya. Ya, salah satunya gitulah. Mhm, atau
Et eee, gimana, Mbak?
Mhm. Iya tuh kalau kalau misalnya mungkin aku butuh informasi yang, eee, apa, terkini gitu ya, aku biasa komunikasi sih sama keluarga misalnya sama saudara-saudara jadi aku tanya aja problem, eee, akademik mereka apa. Heeh. Karena kan mungkin ada pembaruan terus nih seiring teknologi yang semakin, eee, berkembang gitu kan jadi, eee, ya sa kadang-kadang menemukan inspirasi dari komunikasi dari keluarga aja gitu.
Heeh. Mhm. Keluarga. <snorts> Oh, oke. Oke. Baik. Dari keluarga, iya. Jadi, eee, Mbak, akan berkomunikasi atau tukar pikiran di situ, eee, mengenai, eee, masalah-masalah yang bersifat akademik di situ. Jadi mungkin di situ bisa keluar inspirasi atau ide-idenya. Nah, eee, tadi kan eee, oke saya lupa sebenarnya, apakah Mbak ini kerjanya di kantor atau di rumah, Mbak?
Mhm.